ถูกต้องเลยค่ะ มันก็จะวนซ้ำ ๆ ไปมา เราก็ เลยคิดว่าการที่ นอนหลับตาแล้วก็ ฟัง เพลง มันเป็นทาง ออก ณ ช่วงเวลานั้น ๆ น่ะค่ะ
อา ค่ะ อือ ค่ะ
ใช่ แล้วสำหรับตัวคุณเอง อันนี้ถ้าเวลาเครียด ๆ ตัวเนี้ย ใช่ค่ะ มีวิธีไหนที่ทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะ?
อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ อา ค่ะ ก็จะมีแบบว่า 2 แบบอะค่ะ ก็คือแบบ ถ้าเกิดอยู่บ้าน ใช่ไหมคะ ก็จะ อาจจะแบบว่าโทรคุยกับเพื่อน พิมพ์คุยกับเพื่อน แล้วก็แบบอาจจะดูยูทูบ TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในคอนเทนต์ที่ชอบ ก็จะแบบว่า มีชอบแบบ ท่องเที่ยว ชอบแบบเกี่ยวกับนางงาม แต่งหน้า อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบ มีเวลาว่าง ใช่ไหมคะ เพื่อนแบบว่าหลังเลิกงาน อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะ นัดกันไปกินข้าวค่ะ ไป แบบ หาอะไรกิน ไปเดินเล่นในห้าง เงี้ยค่ะ เพื่อที่จะแบบว่า แบบได้พูดคุยกัน แล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ การที่เราได้คุยกับเพื่อนน่ะค่ะ มันก็ทำให้แบบว่า เราได้พลังงานบวกอะค่ะ แบบว่าจากการที่เราเล่าให้เขาฟัง เขาก็จะแบบว่าเหมือนซัปพอร์ตเรา อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม
ก็รู้สึกว่า มันดีขึ้นนะคะ ทำให้รู้จักที่เรา เรารู้สึกว่ามันเครียด ๆ อะค่ะ เราก็ได้แบบว่าผ่อนคลาย ได้แรงซัปพอร์ตจากเพื่อน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ยังรู้สึกว่า แบบเหมือนเรามีใครอยู่ข้างขร้าง ข้าง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าดีค่ะ
อืม ค่ะ โอ้ อันนี้ค่อน ข้าง จริงนะคะ อันนี้ขอสอบถามค่ะ คุณเองเคยแบบว่าเวลาเครียด ๆ แล้วไป เดิน ช็อปปิงไหมคะ? รู้ สึกว่า พอ ดูของ เหมือนช็อปปิงไปเรื่อย ๆ ตรงเนี้ย มันก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ ผ่อนคลาย ได้มากเลย เพราะผู้หญิงเราก็เหมือนคู่กับเรื่องการช็อปปิงเนาะ ไม่ว่าจะเสียเงินหรือว่าเสียเงินตรงนี้ก็ได้น่ะค่ะ
อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่

โอ้ อันนี้ค่อนข้างจริงเลยนะ คะ แล้วรู้สึก ว่า เหมือนได้ผ่อนคลาย น่ะค่ะ อาจจะไม่ได้ไปเดินเล่นในห้างก็ได้ค่ะ แต่ว่าเหมือนชอปปิงออนไลน์เนาะ เราแค่เลื่อนดูในตะกร้า Shopee ตรงนี้ เราก็รู้สึกว่า เออ มัน มันมีความสุขนะค่ะ มันเพลินดี แล้วตอนเนี้ยก็กลายเป็นว่าของ เต็มตะกร้าไป หมดนะคะ เหลือคือชำระเงิน
อา อือ อา อือ อา อา ค่ะ อ๋อ แล้ว แล้วอย่างงี้ ก็คือแบบว่าแอบเครียด ๆ ไหมคะ? ถ้าเกิดว่าแบบว่าจะต้องแบบชำระเงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของที่แบบเรากดมาจากแบ TikTok หรือแบบ ใน ในแอป ชอปปิงออนไลน์ อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม มันก็จะมีการกรองของที่แบบว่า ออกไปบ้างอย่างที่เราหยิบตะกร้ามา 100 ชิ้นแบบเนี้ย เราก็จะคัดออกไปเหลือประมาณแค่ 10 ชิ้น
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ
เหมือนว่าเราใส่มาเล่น แล้วแบบมันดูแล้ว มันเพลินค่ะ มันก็เลยแบบ ใส่ เรื่อย ๆ อันนี้คุณเป็นไหมคะ? เหมือนพอชอบอะไร ก็กดใส่เอาไว้ก่อน ไม่ชอบแค่กดออกทีหลัง
อา ค่ะ ก็ ก็มี มีค่ะ ก็อาจจะแบบว่า อา ตอนแรกเราว่าจะซื้อ อย่างเงี้ย แบบพอดูไปดูมา เราก็ อุ๊ย มัน มันรวมกัน แล้วมันเยอะเกินไป อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าแบบ มัน มันแพงเกิน เราก็จะค่อย ๆ แบบ เออ เอาอัน อันไหนที่มันจำเป็นจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะค่อยซื้ออันนั้นนะคะ ใช่ ก็รู้สึกว่า แบบก็ ก็ดู ๆ มี มีดู ๆ ค่ะ แบบว่าแบบตามชอปปิงออนไลน์ อย่างเงี้ยค่ะว่า แบบบางครั้งมันก็จะมีสินค้าอะไรที่มันดูแบบน่าซื้อนะคะ แบบว่าช่วงล่าสุดก็จะซื้อเป็นพวกอายแชโดว์ หรืออะไรอย่างเงี้ย คือ แล้วก็แปรงแต่งหน้า เราก็รู้สึกว่า เออ ไม่เป็นไร ซื้อแบบไม่ต้องแพงมากแบบไม่กี่ร้อย อะไรอย่างเงี้ย แต่พอ พอแบบว่าเอามาใช้จริงอะ ก็รู้เลย เออ มันก็ตามคุณภาพจริง ๆ เพราะว่า
อืม ค่ะ อืม
เหมือนอายแชโดว์นี่คือแบบสีไม่ค่อยติดเลยค่ะ แบบว่าเป็นแป้ง ๆ แบบซื้อแบบแบรนด์ไทยอะค่ะ แบบโอดีบีโอ อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อืม ค่ะ สีไม่ติด ค่ะ
แล้วก็แปรง แปรงก็เหมือนกัน แปรงก็คือแบบว่า <sniffs> ไม่ ไม่จิกสีเลยค่ะ คือแบบว่าเหมือน
อืม โอ้ ค่ะ